بُصي هاقول لِك، حاجة بَشاشة وِشَّها في الضحكة والابتسامة و وكرمها اللي كانت بتعمله معايا أنا ما أقدرش أنساه أبدًا، أبدًا، أبدًا مهما مهما أنا حَيِيت ومهما الأيام بعْدِت، فأنا اِتعلمت منها المُسامْحة كمان، آآ، كانت رحمة الله عليها كانت سامْحة بشكل مش عايز أقول لِك، يعني أي حاجة تقول: "معلش قُل الحمد لله، معلش، سامح ما تزعلش، معْلِش ك" على طول في لِسانْها كلمة معلش وخلِّ أجْرك على الله اعمل الخير وارميه البحر، آآ، الأمثال بتاعة ناس زمان دي، آآ، يعني آه أيوه، برافو عليكِ أيوه، أيوه، أنا كمان مكاني هناك، أنا كان ليّا كرسي بتاعي كده موجود في ال في في الصالون، تقول لك: "ده كرسي محمد، ما حدش يقعد عليه." لدرجة <chuckles> يعني الكُرسي يبقى باسمي عشان أنا أروْح لمّا يبقى الكُرْسي ده موجود ما حتى لو في ضيوف، تقول لهم: "محمد جاي كمان نُص ساعة لمّا أمَا يِخُش ما خ حدش يبقى قاعد." ف جدًا، جدًا، هي تك هي بُصي من ناحية الطيْبة فهي طيّبة بشكل لا ي لا يُقارن مع أي حد في الدنيا بصراحة، لأن أنا ما شُفتش الحالة دي خالص ب في حياتي، آآ ب بتحبّني ده أكيد طبعًا، أنا هاخد حتّة منها ف فلازم تحبّني عشان خاطر أبقى أنا كويس مع بنْتها، بالإضافة لإن أنا أساسًا آآ يعني أ الاحترام كان متبادل جدًا، جدًا، جدًا لدرجة إن هي لو قالت كلمة خلاص ما تتْكسَّرش الكلمة دي، لازم تتْنفِّذ.
إمم. اللي بتْصبَّر كده وتخلّي الحياة ليها طَعم. إمم. واضح إنها كانت بتحبك جدًا وكانت طيبة. إمم. أيوه، ده حُب فيها طبعًا قبل أي حاجة.
أكيد طبعًا، أكيد طبعًا، آآ، و و وحُبّي في بنْتها برضه <laughs> آه طبعًا.
طَب كنت عايزة أسألك سؤال آه، طبعًا ده شيء أساسي. بس كنت عايزة أسألك سؤال، أنت طبعًا البيت بيفكَّرك بِالدِفْء وال والعيلة وكده، آآ، في أكْلة مُعينة كانت لمًا بتعملها بتخُش تِشِم ريحِتْها وتحس إنها مميزة فيها أو معْموْلة عشانك مثلًا مخصوص؟
<chuckles> آه في، في فعلًا، آآ مش عارف هتعرفيها والّا لأ، هي اسمها آآ، آآ التقْلِيّة باللحمة، لحمة بالتقْلِيّة حاجة زي كده يعني، ال اللحمة بتتْسلق في في شوربة وتبقى شوربة حلوة كده وتتحط بقى في طاجِن من بتاع الصعايدة، دوَّة طاجِن كبير كده وتتْمَلى بصل وسمنة بلدي وبتاع وتخُش الفرن تتحمَّر بقى، كُلي بقى ومش عايز أقول لِك.
كانت إيه؟ آه. إمم. دي شَبَه الطاجِن البصل.
ما هو كده بالضبط، هو ده.
آه.
لحمة طاجِن البصل ده، هو ده.
دي متهيّأ لي لمًا بتشوفها في أي حتّة، بتفكَّرك بيها طبعًا.
دي كانت إيه، كانت بتاعتي. فكَّرني بيها بس ما حدش يعرف يعملها زيَّها، غير بنْتها بقى راحد ربّنا يديها الصحة وطوْلِة العمر يعني، إلى حدٍ ما بس برضه أقول لها: "لأ مش زي أُمِّك." <laughs>
إمم. أنت واضح إن كنت بتحب مامِتْها جدًا.